Oo, yun kasi yung resort ko para magkaroon ako ng ano, ng energy ba at maramdaman ko na, ayan buhay pa ako, ganiyan. <chuckles> So, eh, gusto ko sana na ano, eh, na hingin yung payo mo. Pa'no ko ba mababalanse yung ano, yung disiplina at tsaka yung pag-aalaga sa sarili? Kasi masyado na akong ano, kumbaga nawala na talaga yung work-life balance. Puro na lang work, work, work, work, work, <chuckles> 'di ba parang 'baga nauubos na rin yung ano, yung sarili ko. Feeling ko nga nabu-burnout na ako. So, 'di ko na naalagaan yung sarili ko, mentally kasi less na rin yung interactions ko sa mga friends ko. Even nga sa family members ko, 'di na nila ako masyadong nakikita at nakakausap. Kasi recently, nag-ano rin ako, nag-decline din ako sa mga ano, sa mga labas. Oo, sa mga family events ganiyan, sa mga college friends ko ganiyan, sa mga co-workmates ko. Nag-decline talaga ako kasi, ah, gusto kong mag-ano, gusto ko lang magtrabaho. Inisip ko kasi nun, eh, wala naman akong mapapala sa kanila, <chuckles> hindi naman ako magkakapera. <laughs> Sabi ko, "Hindi, magwowork na lang ako."
Mm. Oo. Yu Oo. Hmm. Mm. Family events. Hmm, mm. Hmm. <chuckles> Oo, mas stress ka pa sa kanila ano, sa family drama. M
Ay, oo. Sabi ko sa'yo, mamaya, eh, may mag-ano pa do'n, may magpatayan pa dahil sa lupa. <laughs>
<chuckles> 'Di ba, at least may lupa, pero 'wag naman yung patayan. <chuckles> Oo. Mm.
Kaya nga, 'di ba? Pero ayun yung ayun, ano yung reality ng ano ko ngayon, ng situation ko ngayon. Ah, parang ano na siya, hindi na siya okey for me kasi feeling ko mentally and physically eh, even nga emotionally ano na ako, burned out na ako, talagang ano na, sunog na sunog na, <chuckles> pudpud na ba, gano'n.
Ah, o. Hmm. Okey. Hmm, tapos so ang ano mo pala, ang peg mo pala ngayon ay ano, "Burnout" by Sugarfree 'no. <chuckles> Oo, 'di ba, pero siguro katulad ng kanta, 'di ba yung transition na hawa na ano, na minahal. Dapat, ah, siguro tignan mo pa rin yung part sa buhay mo na ikaw ay mama magmamahal pa rin, 'di ba? Mamahalin pa rin yung tao, so siguro 'no, in a sense yung yung, ah, yung pag-uugnay natin dun sa nabanggit nating biglaang kanta 'no. Ano, mapapagod pero magigising pa rin kinabukasan at susubok pa rin 'no, kasi, ah, ah, ano nga, ang kailangan, ang isa sa mga mainam para magawa yun, eh, magkaroon ka ng balanse doon sa, ah, routine mo 'no, sa araw-araw. Which is very good naman sa iyo kasi mindful ka naman 'no, at very aware ka 'no, na ayan na nga yung nangyayari sa iyo. Kasi sa ibang tao medyo nakakalungkot kasi hin ah, alam mo yun, nilalamon sila ng burnout kasi oo, hindi nila alam. So, sa'yo malinaw naman yung gusto mong gawin 'no, na magkaroon ng ano, na i-balance yung pagkakaroon ng self-care sa sarili. Pero dati, ah, parang kailan ka nag-star kailan mo naranasan yung ganiyang sa ano, ganiyang, ah, ah, sitwasyon?
Yes, <laughs> tama. Mm. Mm. <laughs> Mm. 'Di nila alam, mm.